'Nen ganzen Monat.
'N Monat, aber das das klingt erst mal also, hast du wirklich gut gelebt da oder war das so 'n bisschen so auf, ja, normalen Lebensverhältnissen? Wie Wie war das da?
Ganz normale Lebensverhältnisse. Ich habe nicht in Hotels geschlafen, es war mehr so AirBnB, Hostels, Motels, ne? Ähm, 2 Wochenenden habe ich auch <clears throat> beim Bruder von meinem Ex gepennt.
Ah, okay. Mhm. Ja, okay. <chuckles>
Äh. <laughs> Und, ähm weil der wohnt da halt. Und, ähm, bin wirklich jede 2 Tage woanders hingefahren. Also, ich habe auch an Kilometer hinter mir gelegt. Und, ähm, ich weiß noch, ich wusste zum Beispiel gar nicht ich bin ja Raucherin, ne, und ich wusste gar nicht, dass, äh, Zigaretten in Australien einfach pro Packung, ich glaube 35 $ kosten, ne, also, dreißig Euro Pi mal Daumen, ja. Ja, ja.
Mhm, verstehe. Okay. Ja. Mhm. Was? Was? W für 'ne für normale Packung?
Für ganz normale Packungen Zigaretten.
Okay, das ne, das ist verrückt. Okay, aber, dann gingen gingen die die 9000 €, die du nicht für den Mietwagen ausgegeben hast, also für Kippen drauf?
Ja. Ne, ich hatte zum Glück auch, äh, am Flughafen natürlich Zigaretten gekauft, ne, und hatte sogar, ähm, <tsk> verbotenerweise 3 E-Zigaretten dabei, was ja in Australien auch verboten ist.
Mhm. Oh. Okay, echt? Das wusste ich gar nicht. Mhm. Okay, spannend.
Ja. Und ich weiß noch, ich glaube, das war das 2. Woche oder so und ich hatte immer noch meine Zigaretten und ich musste mir auch noch keine kaufen. Also, ich hatte jetzt nicht so viel geraucht. Und, äh, da war ich halt bei dem Bruder von von meinem Ex und, äh irgend 'nem Typen d d seine Freunde fragten mich nach 'ner Zigarette und ich so: „Ja, ja, hier klar, nimm nimmt ruhig“, ne? Also, ohne so so wie hier auch halt immer: „Ja, brauchst mich nicht zu fragen“, so nach dem Motto. Und dann kam der Bruder zu mir, der sagt zu mir so: „Spinnst du oder was?“ Ich so: „Wieso denn?“ Sagt er: „Hast du überhaupt 'ne Ahnung, wie viel 'ne Packung Zigaretten, kostet?“ Ich so: „Nö.“ <giggles> Und dann hat er mir das gesagt. Dann ist mir da erst mal die Kinnlade 'n bisschen runtergefallen.
Mhm. Ja. <laughs> Ja, klar. Lustig. Okay, w